Grabe 'yung pagtaas ng bilihin ngayon 'no, kaya mahalagang magtipid. Eh, siyempre 'di naman tayo puwedeng kumain na lang ng ano lagi, ano hotdog na lang palagi, sardines gano'n hindi naman puwede, so kailangan pa rin na ano, 'di ba maghanda tayo ng healthy para siyempre lumakas ang katawan at magkaiwas do'n sa mga sakit. So kami sa bahay, ah, nagpaplano kami especially ako, kasi ako 'yung kadalasan nagluluto. So um, nag-e-experiment ako ng mga puwede naming ihain, ah, puwede kong ihain sa kanila na hindi naman ako gano'n ka mapapagastos. Ah, kung minsan nakagawa ako ng mga kagaya ng ano, ah, chicken adobo with sitaw o kaya chicken adobo with broccoli, mga gano'n or sometimes with, kangkong, 'yun nagta-try ako ng mga gan'on. At ah, pagka halimbawa, 'yung malapit na 'yung sahod medyo nauubos na 'yong ano, gumaga ginagawa ko bumibili ako ng corn beef then bumibili ako ng gulay, 'yung sibuyas, tsaka, ah, pechay, tapos ginigisa ko siya, para hindi lang siya basta corn beef lang meron pa rin siyang ano, touches of masustansiyang pagkain gano'n. Tapos madalas din akong humihingi ng malunggay do'n sa kapitbahay namin at nag-e-experiment talaga ako ng mga ano, mga pagkain na, 'yung mga puwedeng gawing ulam gano'n. Kasi ano nga 'yun, eh, 'di ba, parang pataas ng pataas 'yung bilihin ang wala siyang hinto ayaw niya paawat, taas ng taas. So nakakaloka 'di ba, so bilang ano, um, naka-assign lagi sa pagluluto, eh, nahihirapan ako minsan mag-isip kung ano ba 'yung mga, ah, gagawin kong lutuin at pa'no ko ba mapagkakasya 'yung budget lagi gano'n. Ah, eh, sa tingin mo ba ano ba 'yung mga epektibong plano para makagawa ako ng masustansiyang pagkain na, ano naman 'yung mga abot kaya naman?
Mm, alam mo naintindihan kita na totoo nga naman kasi sa panahon ngayon parang tataasan na yung mga bilihin. So, minsan talaga parang mas affordable pa, 'no, yung mga processed foods, ganyan. Kumbaga, kumpara sa mga healthy foods or sa mga gulay, gano'n. Pero matanong ko lang, gaano ba karami yung budget na naka-alot? Ah, for example weekly o at sino ba yung mostly na kakain? Sino yung mga kasa ilang kayong member of the family na ka kakain doon sa budget na yun?
Ngayon 3 na lang kami. Pero dati kasi, dami. Ngayon 3 na lang. Tapos, um, hindi naman ganun kalakihan yung budget since 3 lang kami parang ang ano namin is nasa... ano, 700 a day, umaga hang ano na yun, tanghali at gabi. Ayan.
Hmm, <smacks lips> okey, so, parang kaya naman kumbaga yung budget na yun sa naka-alot na pagkain. Kumbaga, ganun, na, ah, na ano naman siya napro-provide naman yung weekly na pagkain ninyo. Ayan, so, ah, nabanggit mo kanina, 'no, na maraming mga paraan yung ginagawa mo, ayun. Pinaghahalo-halo mo yung gulay, the same time, 'yong mga canned foods, ano. So, magpapakita na marami kang time para magkaro o maghanda or magluto tama ba?
Tot mhm. Mhm. Um, minsan wala, actually may mga time na madalian lang, kung ano lang yung nakita ko, gano'n. Kaya nga, napapa-experiment din ako minsan. Oh, kaya 'pag wala talaga akong time, nagnu-noodles kami pero bihira lang 'yon. Kasi minsan ano, eh, dala-dalawa 'yung work ko, may panggabi, may pang-umaga. Pero ngayon, nag-resign na ako do'n sa kaka-resign ko lang 'no, December so, madami akong time ngayon kaya madalas ako nakakapagluto.
Mm, ayan. So maganda 'yun na meron kang time para magluto, kasi mahirap mag-prepare ano, kapag walang m usually kasi time-consuming yung paghahanda sa pagluluto. Pero in terms sa mga pagkain, wala naman ba kayong hindi gusto or hindi naman kayo pihikan or wala bang may allergy sa inyo sa mga pagkain?
Tak m. Sa ano, sa mga shrimp, ganyan. Merong allergy saka sa crab, kaya hindi kami nag-gagano'n.
Mm, kung sabagay ano din naman, mahal din naman yung presyo <chuckles> ng mga pagkain na 'yon, ayan. Pero siguro isa sa mga puwedeng gawin yung, meal planning. Na-try mo na ba na magkaroon ng menu sa the whole week para maihanda mo kung ano yung mga puwede mong bilhin, ganyan, at the same time, alam mo na kung ano yung lulutuin mo sa, ah, magkakasunod na araw?
Hmm, hindi pa never ko pa yang na-try.
Hmm, ayun so puwedeng makatulong 'yun yung paggawa ng simpleng menu plan at yung paglista rin ng mga bibilhin ayan. So puwede rin na ano i-consider mo 'no yung mga presyo ng mga gulay halimbawa, mayro'n kasi yung mga pre gulay ngayon na napapanahon, ayan 'di ba? Yung mayro'n yung gulay na sa panahon ngayon mahal siya pero pagdating ng mga ilang buwan, ah, bumababa yung presyo so puwede mong i-consider din 'yun kung ano yung mas mura na bibilhin mong gulay para sa gano'n alam mo 'yun healthy yung, ah, mal maluluto mong pagkain, ayan. Pero kayo ba, mahilig din ba kayo sa mga gulay na luto?
Um, oo kumakain naman kami. Chop Suey kadalasan yung ano nire-request nila o kaya yung isa yung dinengdeng pero nahirapan kasi akong i-prepare yung dinengdeng na dadamihan ako sa ingredients though mabilis lang talaga siya maluto kasi yung ma yung mga gulay niya is malalambot naman, pero ano lang naano lang ako sa paghiwa-hiwa gano'n. Napapagod lang ako.
Mm. Oo, sabagay ano din, ah, trabaho din talaga. Kasi maraming gulay nga na puwedeng i-prepare or himayin ano bago maluto iyon, ayan. Pero, ah, ikaw ba na-try mo na bang, ah, 'yung ano, 'yung kumbaga magluto ng maramihan tapos i-stock sa ref? Na-try mo na ba 'yun na gawin?
Hindi. Hindi pa actually kasi wala pa akong paglalagyan. Siguro need kong bumili ng container. Tapos need ko rin nung ano, ah, time para mag-prepare. Pero nagawa ko 'yan once, ah, alam ko naalala ko nagawa ko 'yan noon. Pero hindi hindi din gano'n ka pumatok sa'min. Kasi yung mga tao dito sa bahay ano sila tawag nito nagsasawa agad sila sa ulam.
Hmm, parang ano din siguro, ah, hindi kumbaga ano ba, ah, hindi ninyo nauulit 'yung ulam. Gano'n ba?
Um, may time na, oo. Kasi gusto nilang inuubos lang. Tsaka pag may pagkain dito, kuha naman sila ng kuha pati mga pamangkin ko. Kasi mga pamangkin ko pabalik-balik din dito, kasi compound lang kami. So pag may nakikita sila sa ref, minsan nagpapaalam, eh, siyempre hindi ka naman magdadamot, gano'n. So wala din, hindi din natutuloy 'yung mga meal plan. 'Yon kaya ang maganda ano kada araw lang talaga pine-prepare.
Ah, okey. Oo, sabagay kung 'yon naman 'yong mas applicable, ano, at mas magandang, ah, paraan para sa inyo 'di okey lang din naman. Pero siguro na lang din para in terms doon sa paghahanda ng mga gulay, 'di ba kapag namalengke ka na, puwede mo na siyang himayin or parang linisin. Para sa gano'n, alam mo 'yon, ilagay mo na lang siya sa ref kapag isasahog mo na lang, alam mo 'yong hugasan mo na lang siya or puwede mo na siyang hugasan para diretso na rin na ilagay mo. Halimbawa din sa mga karne, ganiyan, 'yong kapag bumili ka ng karne, puwede naman nang i-slice before na ilagay sa ref, kahit din 'yong tilapia gano'n or 'yong mga isda. Na-try mo na ba or ikaw mismo 'yong naglilinis pag-uwi? Pinapalinis mo na ba sa palengke?
Ah. Pinapalinis ko na 'yon. Actually 'yong mga isda madali lang siya stock sa ref kasi ginagawa ko lang do'n pinapalinisan ko nga. Halimbawa galunggong saka 'pag bumili kasi ako ng isda tatlo-tatlo, galunggong, bangus, saka tilapia. 'Tas magkakahiwalay 'yon. Naka-ano ko na, tapos 'yon, ang ginagawa ko may talipapa naman malapit dito. Bumibili na lang ako ng gulay kung halimbawa na kukunin ko 'yong bangus ngayon, isisigang ko or ipapaksiw ko, bibili na lang ako ng ingredients niya.
Mm, ayan. Makakatulong din 'yon para alam mo 'yon, 'yong time-consuming din kumbaga sa paghahanda is maiwasan na ano? Pero ano ba mayro'n ka na bang mga naiisip na puwedeng i-plan, eh, makabilang sa simpleng menu plan mo sa incoming week?
Parang, ano gusto ko sana more on ano naman, ah, mga beef and chicken. Kasi madalas kasi pork yung mga ano namin recipe, eh.
Oo, ayun lang. So, ang ano lang sa beef, medyo matagal ano minsan yung pagluluto din, oo. Pero ano naman kung mayro'n naman yung pressure cooker na puwedeng ano mas mapadali yung paglambot ano, at the same time healthy din kasi yung chicken lalo na yung breast part, oo. Though, minsan parang walang lasa lang din ano para sa iba yung part na 'yun pero healthy siya. So, puwedeng ano 'yun, ah, ihalo din sa mga salad, ganyan. Mahilig ba kayo sa mga ganong pagkain?
M Mm. Um, yung mga kapatid ko medyo mahilig sila sa mga gano'n salad, yung mga hiniwa-hiwang gulay 'saka yung mga Chop Suey type.
Mm, ayun. So, puwede rin 'yun na gawin, ah, ano lang siguro itaon lang sa panahon na mababa yung presyo, presyo ng, ah, lettuce ganyan at the same time yung mga is ilalagay ng mga gulay-gulay, ayun. So ayun, ah, dahil nabanggit mo naman kanina parang mukha namang madiskarte ka, mm, sa paghahanda ng mga, ah, mga ulam kasi napag-pe-pair-pair mo naman yung mga alam mo 'yun yung mga gulay, yung mga canned food so, ano naman, ah, makikita naman na parang kaya mo naman na mag-meal plan para sa gano'n is makatipid at the same time siyempre healthy din yung kakainin ninyo.
Yes, mm. Ano lang din talaga nag-a-ask lang ako baka may other suggestion ka pa, kasi minsan paulit-ulit na lang ako, lagi na lang malunggay, saka ganito, <chuckles> tapos gusto ko naman ng ano, ng mga iba. Halimbawa, sa mga chicken or sa, galunggong or sa isda, kasi wala akong masyadong alam na dishes. Ano lang, mga naggagaya lang ako, tapos paulit-ulit din 'yung nagagawa ko kasi pagka nagtatanong ako, "Anong gusto niyo?" Eh, 'yung kung ano lang pamilyar, 'yon lang ala 'yung ano, sinasabi nila, eh, di, 'yon lang din 'yung naluluto ko. So, hindi ako nakakapag ano minsan, experiment.
Ay. Mm. Mm. Oo. So, makakatulong siguro kapag nag-scroll ka sa, social media, oo, sa Facebook, o 'di kaya naman sa YouTube. Marami 'yung mga ano ngayon, 'yung mga discovery na puwede mong, ipaghalo na pagkain, ganiyan. So, meron ka sigurong madi-discover din do'n na mga parang bago sa inyo, bago sa panlasa ninyo, siyempre marami 'yung mga dishes naman sa ibang lugar na puwede mo din i-try na lutuin, gano'n. Ah, piliin mo lang din siguro 'yung mga affordable lang din, ayun nga, dahil nagba-budget, the same time healthy siya. So, puwede kang manood doon, may mga tutorial naman, minsan pa nga, kumpleto na talaga din, nakalagay naman na do'n 'yung mga ingredients, 'yung mga step by step na puwede mong gawin, ayan. So na try mo na ba na magtingin sa online?
Actually ma madami sa mga nagawa ko, eh, sa online ko talaga nakita, kagaya no'ng ano last time nag-try ako ng sinigang na corned beef, nakakatawa kasi hindi sila sanay. Tawa sila nang tawa pero no'ng natikman nila, nagustuhan naman nila. 'Yun so sabi sabi nila, "wow ayos pala 'to, ah," tapos dati kasi hindi ako marunong magluto ng beef broccoli, eh, napanood ko do'n sa TikTok, nag-try ako last time, tapos sabi nila, "wow ano na, ha," sobrang ganda na daw da hindi na ang laki na ng pinagbago kumpara kasi noon no'ng 2024 gumawa ako no'n, tapos tawa sila nang tawa kasi lasang kikiam daw, hindi daw nila maipaliwanag, ayon. Ngayon get ano dahil nga do'n sa mga ano napapanood ko, nag i-improve din 'yung luto ko kasi natututo ako sa mga ano nila, eh, style nila, eh. Tapos ang naging problema kasi no'ng una para siya naging beef steak na beef broccoli kasi nga pinrito ko. Ayun pala, dapat nilalagyan do'n ko nalaman sa online na para lumambot pala siya, lalagyan mo siya ng cornstarch saka ko ayon cornstarch tapos baking ay hindi baking soda, cornstarch lang, tapos ano mo siya, bababad mo siya ng 10 to 15 minutes para kumapit, gano'n pala ang ano, ang technique do'n. Kumbaga 'yun nalalaman ko 'yung mga technique, mas napapadali 'yung pagluluto ko saka napa mas nalalaman ko kung paano mapalambot 'yung mga ano, ah, mga karne 'yan saka 'yung tamang paghiwa.
Mm. Mm, ayan so marami ka talagang mahahanap din ano through online kaya ano lang mag-scroll lang at maghanap ka ng mga bagong recipe na malay mo magugustuhan din katulad nga ng sinabi mo 'no, na sinigang na corned beef, ayun, so sana nakatulong iyon.
Yes, siyempre. Thank you so much sa pagbibigay ng mga ano, karagdagang option or, um, mga idea na puwede kong lutuin. Kaya 'yan madami na naman akong alam. So thank you so much at mag-iingat ka palagi. Paalam.